मेरे साथ ना अभी हाल-फिलहाल ही हुआ अ, ये बात कि मैं जो है किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था किसी कारण से और जो अ, क्या हुआ कि मेरे घर वाले को पता चल गया ये बात और मैंने इसीलिए मतलब मेरा मानना है कि ये जो माता-पिता होते हैं ना वो सबसे ऊपर होते हैं अ, आज के दुनिया में, तो इसीलिए मैंने उसे अ, दूरी बना ली। और जब उसे पता चला कि जो है मैं अपने माता-पिता के अ, बातों में आके और उससे दूरी बना ली तो, वो मुझे जो है ना बरगलाने की कोशिश जो होता है कि अरे माता-पिता ही हमेशा साथ रहेंगे क्या? मैं मैं साथ रहूँगी मतलब हमेशा संपर्क बनाने का उसे कोशिश करती रहती है। तो मैं जो है ना इसके कारण अपना पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता और या फिर जो है अपना हेल्थ से रिलेटेड वहाँ अ, जो है मेरा रूटीन चलता था एक्सरसाइज़ वगैरह में जो अ, डेली रूटीन में करता था तो वो सारी दिक्कतें महसूस हो रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें आप कुछ बताइए।
जी। जी। जी, जी, मैं बिल्कुल, आपकी समस्या समझ सकता हूँ। सो अ, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि अ, आपको कितनी बार सामने से संपर्क किया गया और कैसे-कैसे किया गया? क्या उन्होंने कॉल किया या मैसेज किया या सीधा घर आ गई आपके? मतलब किस तरह से उन्होंने आपको अप्रोच किया या आप तक पहुँचा उन्होंने?
जी। ये ना मतलब लगभग अ, 1 महीना पहले का ये घटना है अभी हाल फिलहाल का ही, वो मतलब कि जैसे मैंने छोड़ा और उसे पता चला मैंने उसे बता के बो अ, ये चीज़ उसे छोड़ा कि मेरे माता-पिता जो है इसमें उनको पता चल गया है और वो अ, सहमति नहीं दे रहे कि हम दोनों आपस में बात करें। तो मैंने उसे अच्छे से समझा के ये बात और मैंने छोड़ा और उसका कॉल भी ब्लॉक कर दिया। और अ, जो भी अ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं वहाँ पे मैंने स सभी जगह ब्लॉक कर दिया। तो ये जो है ना वो दूसरे नंबर से सभी चीज़ चालू करके और मुझे अ, मैसेज करने अ, लगी पहले और कॉल करने लगी। बहुत ज़्यादा तो मेरे, मेरे घर में भी अ, जो है ना मतलब जब मैं घर में बैठ के सबके सामने अ, साथ खा रहा हूँ या फिर कभी पढ़ाई कर रहा हूँ तो जो मेरे भाई या फिर बहन है, माता-पिता के साथ हूँ तो उसमें कॉल करते जा रही है। अ, या फिर मैसेज करते जा रही है। है ना? तो यह परेशानी जो है ना मतलब मुझे काफ़ी अ, दिक्कत महसूस करा रही है अभी के समय में। जी।
जी। जी। जी। जी, जी, मैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपने किसी तरह का सीमा बताया था उनको कि, मुझे आप इतना कॉल मत करिए? या कभी आपने रोकने का प्रयास किया, उनसे बात करने का प्रयास किया इसके रिगार्डिंग?
जी। मैंने जो है ना, जैसे आपको बताया कि शुरुआत में ही सब कुछ क्लियर कर दिया, पर उसके बाद, जैसे उन्होंने जब मुझसे अ, कॉल करने लगी मुझे, तो उस दौरान भी जब मैंने कॉल रिसीव किया, तो मुझे पता था कि इतना ज़्यादा कॉल और कोई नहीं कर सकता, है ना? तो मैंने कॉल फिर बैक किया, जब घर से मैं दूर गया थोड़ा-सा। तो मैंने उसे कॉल किया और फिर बात की और वो जो है, सो अचानक से मतलब वो होता है ना, रोने-धोने लगी, जैसे कि अ, नॉर्मल होता है, तो मैंने उसे समझाया फिर से कि, "मैं जो है, अपने घर वाले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। ठीक है अ, हम लोगों ने जो है, प्यार-मोहब्बत किया है, तो अ, सबसे पहले जो है, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर कुछ पढ़ाई में अगर जॉब वग़ैरह लग जाती है, तो फिर आगे सोचूँगा।" मैंने उससे वक़्त माँगा कि, "जो है, कम से कम 1 से 2 साल तक मुझे चाहिए, अगर पढ़ाई में अगर कुछ जॉब वग़ैरह हो जाता है, तो मैं अपना माता-पिता को मनाऊँगा, तब तक जो है, इंतज़ार करो।" है ना? तो ये चीज़ें बोल के मैंने उससे अ, जो है, सो आगे बढ़ने को बोला कि, "तुम भी जो है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो।" तो वो जो है ना, कुछ समय तो शांत रही, महीने, 2 महीने शांत रही, उसके बाद जो है, फिर से अ, वही प्रक्रिया फिर से चलने लगा, जिसके कारण मैं अक्सर परेशान रहता हूँ। जी।
जी, जी। मैं समझ सकता हूँ। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे अ, पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आपको किसी तरीके का अ, असुरक्षा या ख़तरा महसूस होता है उनसे और आप परिणाम इसका क्या चाहते हैं कि सामने से आपको कोई संपर्क ना हो या कॉल मैसेज ना आए या आप जॉब लगने के बाद उस पार्टनर को स्वीकार करना चाहेंगे? अ, आखिरी में, मैं को यही समझना है कि आपको आपका पार्टनर से क्या चाहिए, कि वो एकदम ही दूर हो जाए और कोई भी संपर्क ना हो, या संपर्क कुछ देर के लिए रुक जाए, जब तक आप कुछ जीवन में बन नहीं जाते हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो काम हो नहीं जाता आपका? मैं को आप बताइए, प्लीज़। जी।
जी। हाँ, ख़तरे की बात जो आपने बोली ना, सबसे पहले तो वो महसूस होता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ अक्सर या फिर जब खाना खा रहा हूँ या फिर मेरा जो अ, रूटीन रहता है डेली का, एक्सरसाइज़ वग़ैरह करना, उस दौरान जो है ना, मेरे मन में विचार हमेशा आता रहता है कि हमारा जो है, रिश्ता इतना मतलब मज़बूत था, दोनों से प्यार एक मोहब्बत से अ, करते थे, बहुत समय से। तो ये अक्सर जो है ना, मन में ख्याल आता रहता है कि कहीं वो कुछ कर ना ले। ठीक है? ये ध्यान में आने के बाद जो है, आब अ, मैं खाना में ध्यान नहीं लगता अ, फ़ैमिली के साथ जो अ, ध्यान नहीं लगता, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता कि कहीं अगर कुछ कर ले, तो ऐसा ना हो कि जो है, उसके माता-पिता जो हैं अ, लड़की वाले, उनके माता-पिता, उनको पता चले कि इसके कारण से किया हो और जब वो कोई कानूनी कार्यवाही जो है, ना कर दें। ये भी जो है, डर लगा रखतर अ, रहता है अक्सर, जबकि मैंने उससे साफ-साफ जो है, ये सारी बातें उनसे बता दी हैं
उजी। जी।
कि, "जो है ना, मतलब मुझे कॉल अभी मत करो, मैं जो है, सो अ, कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। जब जॉब वग़ैरह अच्छा हो जाऊँगा, सेटल हो जाऊँगा, तो जो मैं खुद सामने से कॉल करूँगा और मैं जो है, तुमसे आगे का रिलेशन अ, लागू अ, मतलब र र रखूँगा और अपने माता-पिता को भी मनाऊँगा कि जो है, वो अच्छे घर की है, ये वो। अभी मैं वो चीज़ नहीं कर सकता और अपने माता-पिता के खिलाफ़ नहीं जा सकता। मैं जो है अ, क्योंकि वही जो है, हम म माता-पिता, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो हमें जन्म देते हैं और उनके खिलाफ़ वैसे मैं नहीं जाना चाहता कभी।" और इसलिए भी जो है ना, ये सारी चीज़ें, मुसीबतें आती हैं। मैं इतने समझाने के बाद भी मतलब कभी-कभी उसका कॉल या फिर मैसेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और मिलने के लिए अ, कि, "यहाँ पे आना है, आ जाओ।" ये परेशानियाँ ये करती रहती हैं। जी।
जी, जी, जी। तो जैसा कि मैं आपका समस्या यहाँ समझ पा रहा हूँ, आपका पिछले महीने ही ब्रेकअप हुआ है और आपके माता-पिता अ, उसका विरोध कर रहे हैं, किसी कारण <clears throat> और आप चाहते हैं कि अ, आपकी जो पुरानी प्रेमिका है या गर्लफ्रेंड कह लो, उनका कॉल, मैसेज आप तक ना आए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अ, ये बताना चाहूँगा कि जो आप सोचते हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप पर बीती है, उसको सीधा-साफ एकदम अपने पार्टनर को प्रस्तुत कीजिए। उसे बताइए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए, उसे अपने हिस्से का अ, पर्सपेक्टिव बताइए या उ उसे अपना नज़रिया बताइए कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों आपके माता-पिता इसका विरोध कर रहे हैं और उसको समझाइए करियर का इम्पोर्टेंस, है ना? आप उसे ये समझाइए कि आपकी सोच अभी कहीं और जा रही है, आप अभी जीवन में कुछ और करना चाह रहे हैं। इन सब का वक़्त तो हमेशा ही रहेगा, है ना? और अगर आपको ये अ, ये अगर वो ब मानने को तैयार नहीं हैं, है ना? और फिर भी उनका सामने से कॉल या मैसेजेज़ अ, आ रहे हैं, है ना? भरपूर मात्रा में, सो आप बिल्कुल भी अ, उन्हें अ, ब्लॉक कर दीजिए उनको, सीधा-साधा और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक दूसरा नंबर ले लीजिए, इसको रखिए। इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा नंबर रख सकते हैं क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि, कई सारे एप्स आ गए हैं, कई सारे तरीके आ गए हैं कि ब्लॉक करने के बावजूद आप किसी तक पहुँच सकते हैं। है ना? तो इसका सबसे बड़ा समाधान यही है कि आप अ, दूसरा नंबर ले लीजिए क्योंकि आप साइबर अगर अ, क्राइमर क्राइम पर जाते हैं, तो ये एक लंबा कोर्ट-कचहरी का मामला बन सकता है, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। है ना? और दूसरा, मैं आपकी सुरक्षा के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने समस्या को किसी एक ख़ास दोस्त के साथ तुरंत ही अ, शेयर करें, ये सारी बातें उन्हें बताइए कि आप किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं और ये एक अपने पार्टनर के दोस्त को भी बताइए और किसी ऐसे दोस्त को बताइए, जो आपकी बातें समझेगा, जो जो थोड़ा समझदार हो, जो आपको गाइड कर पाए और आपको अपने पार्टनर के किसी दोस्त को बताना है, ताकि वो जाकर आपकी एक्स को या आपकी एक्स लवर को समझा पाए कि उसे जीवन में कहाँ ध्यान देना चाहिए और कहाँ नहीं। है ना? और आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप इन सब चीज़ों से दूर होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें आपके मन में बार-बार ना आए, तो कोशिश करिए कि आप अपना फ़ोकस पूरा अपने काम पर, अपने करियर पर और अपने भविष्य पर लगाइए। ये चीज़ें चलती रहेंगी, है ना? ये चीज़ें होती रहेंगी, सामने वाले का कॉल आता रहेगा और ये चीज़ आपको अपने पार्टनर को भी समझाना है, ताकि वो भी अपना काम, समय और जितना भी एनर्जी है, है ना? वो सही काम पर लगाएँ। इससे उनका भी अ, सद्भाव होगा और आपका भी, आगे जाके आप एक्सेल करेंगे। तो ये चीज़ें आप खुद भी सम्झ समझनी है और एक अच्छे पार्टनर होने के नाते आपका ये अ, फर्ज़ बनता है कि आप अपने एक्स पार्टनर को भी ये समझाइए। जी।
जी। जी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। ओहो! जी। जी। बिल्कुल। सही बात है। उ, जी। जी। तो काफ़ी अच्छा लगा इसमें बहुत सारा अ, पॉइंट आपने बताया कि आप जो है, अच्छे से बात करिए और वो नंबर बदलने वाली बात आपने की, और ये आपने सुझाया कि जो है आजकल नंबर ब्लॉक करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो ओपन हो जाता है। तो बिल्कुल, मैं ये सारी चीज़ें जो है अ, मतलब अजमाऊँगा और मैं देखूँगा कि एक बार और जो हैं ना ये सारी चीजें उससे अ, शेयर कर सकूँ, उनसे बात कर सकूँ कि अभी परेशान ज्यादा मुझे अ, ना करो अ, तो अ, नहीं तो आगे जाके अ, आपका भी मतलब फ्यूचर ख़राब होगा, आपका भी माता-पिता परेशान होंगे और मेरे भी माता-पिता परेशान होंगे। तो बहुत अच्छी आपकी सलाह अ, जो है लगी मैं बिल्कुल इसे जो है अ, चर्चा करूँगा बताऊँगा उसके साथ शेयर करूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी।
जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, जी, आशा है कि मैं आपकी मदद कर पाया आज।